अ, दरअसल ऐसा होता है कि मुझे अ, जो है अ, यात्रा करने का बहुत शौक है, मुझे जो अलग-अलग जगह पे जाना या फिर किसी भी प्रकार की यात्रा होती है, मुझे यात्रा करने का बहुत शौक है। लेकिन यात्रा करने का शौक तो है उसके साथ-साथ जो अनिश्चितता है, उसकी मुझे बहुत चिंता होती है, कि मुझे अ, क किसी भी चीज़ का बस डर ही लगा रहता है कि कहीं अगर मैं एक नई जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग कैसे होंगे? अ, कुछ ग़लत तो नहीं हो जाएगा? क्या जो आजकल हम देखते हैं बहुत स सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो यात्रा करने आते हैं, दूर से एक नई जगह पे जाते हैं अ, उनको कभी-कभी ऐसा दिखाते हैं कि ठग लिया जाता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको आपको रास्ते में कहीं परेशानी ना आ जाए। या फिर ए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी मुझे अ, चिंता लगी रहती है, मुझे यात्रा करने का शौक भी है पर लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है ये जो चिंता है मेरी, ये कहीं न कहीं मुझे अ, यात्रा करने से रोक देती है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस चीज़ से मैं कैसे निपटूँ? तो मुझे आपसे अ, जो है इसी विषय में जो है अ, मदद चाहिए, अगर आप मेरी मदद कर पाएँ कि कैसे जो मेरी ये चिंता है, जो अनिश्चितता चिंता है, कि मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मुझे वो अंदर से कहीं न कहीं वो चिंता लगाए रखती हैं। अगर आप इसका इस मेरी समस्या का समाधान दे देंगे तो मैं आपका जो है बहुत शुक्रगुज़ार होऊँगा। जी।
हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल अ, इसका मैं आपको बिल्कुल, समाधान ज़रूर दूँगा, बट वो समाधान आपको देने से पहले मुझे थोड़ी-सी और इन अ, जानकारी चाहिए होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या पहले आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
जी, हाँ जी। अ, जैसा मैं आपको बताऊँ कि अ, हम एक बार ऐसे अ, गए थे मनाली गए थे हम घूमने अ, तो वहाँ पे अ, क्या हुआ था कि आप ऐसा मान लीजिए कि अ, तकरीबन रात के अ, डेढ़ बजे का टाइम था। तो वो अ, एकदम सुनसान अ, सड़क थी, तो रात को डेढ़ बजे के अ अ, हाँ जी डेढ़ बजे के आस-पास हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तो जब टायर पंक्चर हो गया था तो वहाँ पे ऐसा था कि सुनसान सड़क थी, मदद के लिए भी आस-पास कोई नहीं था और हम ऐसा था कि हम 4 दोस्त थे और उसके साथ ऐसा था कि अगर कोई भी आता था, कोई गाड़ी हमें जाती दिखती थी हम अ, उनको हाथ देते थे, तो वो गाड़ी वाले नहीं रोकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चिंता करना भी ठीक है कि एक सुनसान सड़क पे ऐसे जो अ, 4 लड़के खड़े हैं, आपको हाथ दे रहे है, तो कोई भी जो है ड डर की वजह से जो है वो गाड़ी नहीं रोकेंगे। तो, इसकी वजह से लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी आ रही थी, तो आप ऐसा मान लीजिए कि तकरीबन डेढ़ बजे जो है हमारा अज हमारी गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हुआ था।
हुँ, हुँ। जी। ठीक है।
और ऐसा होता है कि पहाड़ों में गाड़ी को धक्का लगाना भी जो है कहीं न कहीं बहुत म मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है आपको अ, जो है आपको पहाड़ के ऊपर की तरफ धक्का लगाना होता है गाड़ी में, तो जहाँ की जो कि बहुत मुश्किल होता है और हम इतने लोग भी नहीं थे जैसा मैंने बताया कि हम 4 ही लोग थे। तो अ, किसी ना किसी एक को तो गाड़ी के अंदर बैठना ही पड़ेगा और 3 लोग जो थे हम धक्का भी नहीं लगा पाते थे। तो जिसकी वजह से हम पूरी रात जो है वहीं पर फँस गए थे, तो हमें तकरीबन आप ऐसा मान लीजिए कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास जो है हमें मदद मिली थी, जब दिन चढ़ गया था। अ, जब अ, द दिन हो गया था तब किसी एक अ, जो अ, ट्रक वाले थे भईया, उन्होंने रोक कर जो है कहीं न कहीं हमारी अ, मदद की थी। तो उसकी वजह से जो फिर हम हैं अ, आगे जो अ, पंक्चर वाले थे उनके पास पहुँच पाए और फिर जो है हमारी यात्रा जो है आगे बढ़ी। तो अ, इनकी वजह से इस चीजों की वजह से जो कहीं न कहीं डर लगता है क्योंकि जैसे मैं अ, जो अकेला भी गाड़ी में जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ, आप ऐसा मान लीजिए 300-400 किलोमीटर दूर घर से, तो वहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा डर रहता है कि कहीं मैं अकेला कहीं रास्ते में ना फँस जाऊँ, कुछ अ, कोई जैसा कि गाड़ी ना खराब हो जाए या और भी जो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों को लेके जो है कहीं न कहीं डर लगा रहता है। जी।
ठीक है। उहुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। जी। कोई बात नहीं अ, बिल्कुल अ, इसका भी मैं आपको समाधान दूँगा, बट ये जानने से पहले मैं अ, ये बताने से पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जो आप बता रहे हैं, कि आप यात्रा अ, करने जाते हैं। तो उसके बाद से ये इंसिडेंट होने के बाद से, क्या आप हमेशा अकेले ही यात्रा करते हैं या हमेशा अपने दोस्त या भाई-बंधु को साथ लेकर जाते हैं?
जी। जी, मैं कोशिश तो करता हूँ कि जो है अ, मेरे साथ अ, कोई चल पाए पर लेकिन जैसे आपको पता है कि आज आजकल की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो काफ़ी भाग-दौड़ वाली है। सभी जो है अपने जीवन में कहीं न कहीं जो है व्यस्त है अ, बिज़ी है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फ्री होता है तो मैं जो है वो मेरे साथ चल लेते हैं पर लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे अकेला जाना पड़ता है कि कोई जो मेरे अ अ, भाई हो या फ़िर कोई मेरे मित्र हो या कोई परिवार का कोई सदस्य हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो मेरे साथ नहीं जा पाते हैं। तो फ़िर उसमें क्या होता है कि मुझे अकेले जाना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से तो यही चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई चले ताकि अगर अ, ऐसा ना हो कि कल को कोई परेशानी आ जाए तो मेरे ए ऐसा होता है ना कि आपके साथ अगर कोई साथ हो, तो वो परेशानी से ज अ, समझ लीजिए कि निपटना बहुत आसान हो जाता है। पर लेकिन ये हर बार तो मुमकिन नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अ, लंबे सफर में मुझे ऐसा होता है कि मुझे दूर भी जाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे इन्हीं चीज़ों का जैसे मैंने बताया कि हमारा एक जगह गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो इसकी वज़ह से मुझे कहीं न कहीं डर लगा रहता है कि मैं अगर दूर अ अ, कोई लंबे रास्ते पर अगर मैं अ, गाड़ी लेके जाऊँ तो कहीं मैं ऐसी परेशानी में, रात में कहीं फँस ना जाऊँ। तो उसकी वज़ह से ऐसा होता है कि मैं बस या ट्रेन से भी जाता हूँ कभी-कभी, लेकिन बस ट्रेन से जाने में भी यही दिक्कत आती है कि अ, अगर आप किसी शहर में पहुँच जाते हो फ़िर व वहाँ पे जाके आपको जो है रास्ते नहीं पता होते फ़िर आपको पूछ-पूछ कर जाना होता है। कभी-कभी आपको जो है कोई साधन नहीं मिलता है, कोई अ, ऐसा मान लीजिए कि शहर में जाके कोई ऑटो रिक्शा या ह या किसी भी तरह की कोई कैब-टैक्सी आपको कभी-कभी नहीं मिलती है। तो फ़िर उसमें भी समस्या आती है लेकिन अपनी गाड़ी ले जाने में भी कहीं न कहीं जो है डर रहता है। जी।
हुँ, हुँ। ठीक है। जी हाँ। कोई बात नहीं। अ, इसका आपको समाधान ज़रूर दूँगा मैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये बताने से पहले कि आपकी जो यात्रा है ये कब और कहाँ की है? अब कब, कब जाने की योजना बना रहे हैं? और कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं?
जी अभी तो अ, ऐसा है कि अ, मुझे लगता है कि अगले महीने जो है मुझे अ, जाना पड़ेगा। अ, वो तो अ, मध्य प्रदेश में है एक जगह है मैं जो वो तो मैं चलो अपने मामाजी के साथ जा रहा हूँ। लेकिन वही है कि अ, थोड़ी आप हमें ए एक चिंता सी अ, बनी रहती है। मुझे अ, शहर का नाम मैं भूल गया उन्होंने मुझे बताया था। अ, क्योंकि म मुझे उनके साथ जाना था उन्होंने बताया था कि अ, हमें अ, इस जगह मध्य प्रदेश में इस जगह, पे जाना है, तो अ, मुझे वहाँ पे जाना है। तो उसमें जो है कहीं न कहीं मुझे अ, यही इस इन्हीं बातों की चिंता लगी रहती है। क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि जो अ, मेरे मामा जी है वो भी अब जो है कहीं न कहीं अ, बड़े हो चुके हैं ज ज जिनकी मतलब उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़े हैं वो मुझे ही संभालनी होंगी वहाँ पे जाकर। अ, मतलब कि अगर को कोई भी चीज़ है, कुछ भी करना होता है तो जैसा हम बोलते हैं ना कि हमारे अ, सं अ, शास्त्रों में या फिर हमारे संस्कार ऐसे है कि हम जो बड़े हैं उनको इतना भाग-दौड़ नहीं करने देते हैं। हम खुद ही जो है सारा काम करते हैं। तो फिर उसमें भी जो है कहीं न कहीं मुझे थोड़ी-बहुत चिंता लगी रहती है क्योंकि अगर देखा जाए तो जहाँ पर अ, मैं रहता हूँ वहाँ से जो मध्य प्रदेश है वो काफ़ी दूर है। मुझे लगता है वो तक़रीबन
हुँ, हुँ। उम बिल्कुल।
1000 किलोमीटर से जो है लंबा अ, रास्ता होगा। तो वहाँ पे जाना अ, अभी हाँ जी, तो अभी जो अभी यात्रा की जो योजना बन रही है वो वही कि बन रही है। मुझे लगता है वो अ, अभी कुछ दिनों में ही वो बोल रहे थे कि अ, हम जाएँगे।
ठीक है। ठीक है। और अ, ये मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है आपको?
हुँ, हुँ। अ, मुझे जो सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो ये 2-3 चीज़ों की ही रहती है कि अ, एक तो यही चीज़ मैंने बताया था कि अ, रात को ऐसा होता है कि आपकी अ, गाड़ी ना ख़राब हो जाए। कहीं ऐसी अनजान सड़क पे जहाँ पे आपको अ, मदद ना मिल पाए या फिर किसी ऐसे अ, एरिया में जो आपकी अ अ, सुरक्षा को कहीं न कहीं जो है अ, चोट पहुँचा सकता है या फिर जहाँ पे आप सुरक्षित फ़ील ना करो कोई अ, ऐसी जगह हो और ऊपर से आजकल भी एक अ, थो कहीं न कहीं दिक्कत आती है। जैसे हम अभी अ, हाल ही में अ, वृंदावन घूमने गए थे वहाँ पे जैसे आपको पता है कि आजकल सारा यूपीआई का ज़माना चल रहा है। कहीं भी होता है कि हम जैसे अ, जो भी पेमेंट्स वग़ैरह होते हैं वो यूपीआई में होते हैं। लेकिन अ, वृंदावन जाने पे हमें ये कहीं न कहीं परेशानी आई थी कि वहाँ के लोग जो है यूपीआई बहुत कम यूज़ करते हैं। वो अ, जो है अ, कैश ही ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास अ, दुर्भाग्य से ऐसा था कि हमारे पास कैश नहीं था तो हम अ, जैसे मान लीजिए कि हमें ए हमने एक ऑटो रिक्शा किया कि हमें वहाँ छोड़ दीजिए। तो वो हमें लेके गए तो जब हम एक जगह पे पहुँच गए तो हमने जाके पेमेंट के लिए जब बोला कि भैया स्कैनर दे दो हम पेमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनके पास स्कैनर नहीं है वो सिर्फ़ कैश लेते हैं। तो वहाँ पे भी वहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं दिक्कत जो है काफ़ी आई थी। और अगर हम अ, ज़्यादा कैश लेके जाते हैं। तो मुझे वही कहीं न कहीं जो है अब सुरक्षा का डर रहता है कि जैसे आजकल जो है ज़माना काफ़ी ख़राब है कि अ, आप एक नए शहर में जाते हो, अन अनजान शहर में जाते हो। वहाँ पे अगर आपके साथ जो कु कुछ ऐसा हो जाए कोई ऐसी घटना हो जाए कि आपका जो है कैश या आपका वॉलेट जो है चोरी हो जाए। फिर वहाँ पे जो है अ, वो वो भी मतलब एक कहीं न कहीं चिंता जो है लगी रहती है। जी।
हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, इस समाधान का मैं बिल्कुल आपको हल दूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप अ, यूपीआई और कैश दोनों रखिए अपने पास अ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह पे हम यूपीआई नहीं चला पाते, वहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा। बट हाँ अ, आपका वॉलेट जो है, अब आप अगर कहीं नए अनजान शहर में जा रहे हैं, कुछ भी हादसा हो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 कैश अ, खो भी सकता है। तो उसका उपाय ये है कि आप यूपीआई भी रखिए, तो थोड़ा-सा पैसा आप अपने यूपीआई में रखिए, थोड़ा-सा पैसा आप अपने पास कैश रखिए। दूसरी बात जैसा आपने बताया कि गाड़ी खराब होने की
जी।
आप या तो आपने मा जैसे आपने बताया मामा जी के साथ आप ट्रैवल करने वाले हैं। अ, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग बस में या ट्रेन में जाओगे क्योंकि आपने बताया था कि आपके मामा जी की जो तब अ, उम्र है वो भी अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो आप कार में ही जाएँगे, तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो जाने से पहले एक बार गाड़ी की अच्छे से कंपनी से जाँच करवा लीजिए, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात आप ने जैसा बताया कि पिछली बार आप मनाली गए थे, तो वहाँ पे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तो आप अपने टायर्स भी एक बार चेक करवा लीजिए और एक एक्स्ट्रा टायर जो है वो भी अपनी गाड़ी में रखिए।
हुँ, हुँ। जी।
कि अगर बाए चांस कोई ऐसा स अ, प्रॉब्लम आता है आपको या कोई ऐसी दुविधा आती है आप जो आपका पास जो एक्स्ट्रा टायर है, वो आप यूज़ कर पाएँ। जी, इसके सिवा मैं अग एक और चीज़ आपको बताऊँगा कि आप कार्यक्रम बना लीजिए अ, जिसको हम नॉर्मली टूडू लिस्ट भी बोलते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि इसी आपका जो यात्रा है इसी को लेकर अगर आप लिस्ट बना के चलेंगे अ, जिसमें हर एक चीज़ अ, पहले ही अ, जैसे आपने कैश देख लिया, फिर उसके बाद अपना वॉलेट देख लिया ऐसे बना के आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं। ये आपको आगे आने वाली आपकी अनेक यात्राओं में भी काम आएगी।
जी। जी, जी, जो अ, मैं अ, जो आपकी बात है जो काफ़ी अच्छे से समझा हूँ। तो जो ये आपने मेरी समस्या का जो है समाधान बहुत अच्छे से दिया है। मैं आप जो है आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने अ, मेरी बात आपसे हुई और आपने जो है इतना अच्छा मेरी समस्या का समाधान दे दिया है। जो-जो चीज़ें आपने बोली हैं मैं उनका ज़रूर ध्यान रखूँगा जैसे आपने बताया कि गाड़ी चेक करवा लीजिए, टायर्स वगैरह देख लीजिए। जी, ये बहुत ही जो है अ, अच्छी अ, सलाह आपने मुझे दी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको आपने जैसे बताया कि आपको सलाह अच्छी लगी है। अगर आपको आगे जाके अ, भी कोई दुविधा होती है तो आप बिल्कुल आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं।
जी, धन्यवाद।
थैंक यू। धन